بُصّي، هو إحنا يعني إحنا بنرجع بقى نتكلّم لفكرة اللي هي ال الحدود اللي محطوطة ما بين ما بين يعني مصر وما بين البلاد اللي حواليها آآ، أ ال الأكل المصري هو مُميز، مٌميز ل ل لنَفْسه، يعني هو ما لهوش مُنافس في ال ما لوش منافس في السوق، و ونقدر نقول مثلًا إن يعني مصر من البلاد مثلًا اللي مشهور فيها أوي الحاجات اللي زي الكشري مثلًا زي الفول والطعمية، لإن سبحان الله يعني هو حتى ربّنا كان يعني ف ف في القرآن كان آآ ذكر اللي هو البقوليات بتاعة مصر بصورة بصورة جيدة يعني، تمام. ف فهي يعني واخده طابع كده مختلف في ال في ال في الحتّة دِيّة، آآ، ما فيش لأ، ما فيش حاجة ثقافة ممكن تكون مثلًا قريّبة للثقافة ال المصرية. آه يمكن مثلًا المربّع بتاع الشام مثلًا اللي هم لبنان وسوريا وفلسطين دُول واخدين طابع شبه بعض، وكمان بنكمّل معاهم آآ، تركيا. إلى حدٍ ما كل دول قُريّبين جدًا قُريّبين جدًا من بعض آآ
إمم. إمم. إمم. أيوه. أيوه. مُتشو امم، امم. دُول شبه بعض شوية. إمم. والجزاير وتونس مثلًا والمغرب آآ، مع بعض.